Ừm, tức là, kiểu như, đấy là cái cảnh đẹp ở đấy là làm cho bạn là cũng, gọi là, say đắm luôn ấy nhỉ?
À, đúng rồi ạ. Ra thì
Ừm, à, nhưng mà trước khi bạn có tìm hiểu về cái, ơ, cái cái điểm đấy không?
Ờ, thì mình cũng chưa có nhiều cơ hội được tìm hiểu về cái địa địa danh Hà Giang lắm, thì trước đó thì mình chỉ chút biết là Tây Bắc là một vùng rất là đẹp, rất là hùng vĩ thôi, cũng còn trong đầu mình chưa mường tượng là Hà Giang nó là như thế nào? Ở đâu? Nó có những cảnh gì? Mình chỉ, ờ, ph trong, gọi là, trong vô thức, trong một chuyến đi quyết định, à, trong chốc lát là mình sẽ đi lên Hà Giang là mình đi thôi. <laughs>
Ấy, rất là ấy, rất là bất ngờ cũng, ờ, kiểu như, một bộ phim không có sự gì trước cuối cùng, ờ, gọi là, nhìn ngắm thành quả cũng rất là mãn nhãn, đúng không?
Ơ hờ, đúng rồi, thành quả thì rất là tuyệt vời, vì, ờ, mì
Ừm. Ừm. Tức là khi mà một cái, vì như thế bản thân đôi khi còn nó nó cũng trở nên
Ờ, ừm, thực ra thì, ờ, mình đi như thế thì cũng có một cái suy nghĩ trong bản thân mình, đó là "Ồ, ờ, ưm, trước giờ mình chưa mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình nhỏ bé đến mức độ, ờ, như thế", à, đến khi mà mình đứng giữa cảnh của núi non hùng vĩ của Hà Giang ấy, thì mình mới biết là, à, thực sự là, à, con người là rất là nhỏ bé thôi. Và khi mà đến đấy thì nên có những cái cảm xúc, rồi những cái suy nghĩ, ờm, ờ, cái suy nghĩ thực ra nó khi mà như như, kiểu, được giải phóng ấy, giải tỏa ấy, mọi thứ nó được, ờ, thay đổi rồi tự dưng lại có những cái câu trả lời mà, ưm, trước đó xong mà mình loanh quanh mãi mà mình không thể tìm ra câu trả lời cho mình. <laughs>
Ừm. Ừm, mình hiểu. À, ô kê nha. Nói chung là đến nơi thì tự nhiên là cảm thấy được thông suốt hơn, đúng không? Những cái gì bế tắc trước đó thì, ờ, được thông suốt hơn này, được cảm thấy sáng tỏ hơn. Ờ, bạn có thấy, kiểu như là, ừm, cái cái ở ở Hà Giang ấy thì nó có những cái trải nghiệm như thế nào? Có một cái kỷ niệm nào đó mà bạn vẫn còn nhớ khi mà bạn đến Hà Giang không?
Đúng rồi.